Aku tuh, lagi bingung banget deh ya, beberapa waktu belakangan ini. Jadi, aku itu kan nah, jadi aku tuh, m sebenarnya pengen banget tuh untuk nurunin berat badan, untuk nurunin lemak tubuh juga tuh. Tapi, di samping itu ya, aku tuh juga pengen tuh ngebentuk otot gitu. Karena, dulu itu kan aku pernah, obesitas parah ya, dan, dari obesitas itu, aku tuh turun berat badan tuh, pokoknya lebih nih, dari 50 kilogram. Nah, itu kan, pasti nggak menutup kemungkinan ya, eee, ada bagian tubuhku itu yang gelambir pasti, kan. Nah, makanya dari situ aku tuh, pengen banget buat ngebentuk otot. Biar bisa, paling nggak ngencengin juga kan, ngencengin, eee, apa ya, tadi kayak bagian tubuh yang yang agak gelambir tadi gitu. Terus, ngebentuk badan juga, gitu kan. Nah, sejauh yang aku tahu tuh, itu biasanya salah satunya itu dari pembentukan otot juga. Nah tapi, di sisi lain nih, ketika aku mau mau bentuk otot itu kan, pasti aku. Di berat badanku yang sekarang, aku tuh butuh protein yang banyak, minimal tuh paling enggak 120 gram protein kan? Nah, sedangkan nih, kalau semakin banyak protein yang aku butuhin kan untuk bangun massa otot ini, berarti, eee, aku itu butuh kalori yang banyak, misalnya nih kayak dari ayam misalnya kan. Nah, dari ayam semakin banyak aku mengkonsumsi hanya untuk diambil proteinnya, gitu kan. Eee, berarti kalori yang masuk di tubuh aku itu kan, banyak banget juga, eee. Jadi, aku jadinya enggak defisit kalori deh, jadi mung atau kalaupun defisit ya, kecil banget. Jadi kan, penurunannya juga jadi dikit. Nah, menurut kamu gimana ya, soal itu ya?
Wah, kenapa? Iya. Oke. Hmm, ya betul. Hmm, paham paham. Wah, pertama-tama aku apresiasi banget ya kamu, punya pengalaman yang luar biasa dengan, eee, upaya apa, hidup yang sehat ya, bahkan pernah kemudian, menurunkan berat badan yang sangat luar biasa ya, sampai lima puluh kilogram nih. Nah kamu bisa, berbangga sih sebenarnya dengan pengalaman ini, dan ternyata sekarang pun kamu sudah, punya rencana yang lebih lanjut lagi ya tadi, ingin menurutkan menurunkan, eee, 10-15 kilogram lagi, ke titik ideal ya? Dan di sisi lain juga kamu ingin, tadi ingin mengencangkan otot ya? Nah, kamu merasa kemudian ada sedikit kebimbangan atau kemudian, mmm, kontradiksi ya mungkin antara 2 hal tadi ya, barangkali ya. Jadi, antara nurunin berat badan nih untuk tadi, eee, kalori defisit, dari mak dan kemudian untuk, eee, protein ya untuk, eee, me-maintain, ini ya, ototnya gitu kan. Oke, nah aku ingin tanya sih sebenarnya, eee, tujuan utama kamu nih untuk di program yang kedua ini sebenarnya yang, eee, 1 atau 2, yang paling utama apa nih?
Iya, makasih. Iya. Nah, aduh kalau ditanya itu, agak bingung ya sebetulnya ya, tapi mungkin nih kayaknya lebih ke nurunin berat badan kali ya karena, dulu itu kan aku pernah nurunin ya tadi yang 50 kilogram, tapi pernah karena saking stresnya sama kerjaan akhirnya, dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, kalau ditotal tuh kira-kira, aku tuh naik 10-15 kilogram tuh, nah makanya, aku tuh pengen sebetulnya ya, paling enggak aku turun lagi, paling enggak tuh ke badan yang sebelum ini gitu kan, ke berat badan sebelum ini, jadi ya paling enggak 10-15 kilogram gitu. Cuman, aku takutnya adalah, ketika aku udah turun, eh, eee, kayak badanku tuh gelambir lagi kalau aku enggak enggak sambil ngebentuk massa otot gitu loh.
Oke oke, berarti, ini ya 2, ada 2 nih ya, ke keinginan atau motivasi atau tujuan ya tadi, adalah, eee, berat badan yang ideal, yang ke-2 adalah, eee, juga kemudian bentuk tubuh tadi, yakni kemudian jangan sampai, eee, ototnya tadi kemudian dan kulitnya juga ya. Oke, baik baik. Nah, eee, aku juga ingin tahu nih sebenarnya berapa banyak waktu sih yang kamu bisa alokasikan dalam 1 pekan dan 1 hari, misalnya ya di hari olahraga, kemudian alat-alat yang biasa kamu pakai atau model olahraga apa nih yang biasa kamu pakai? <sniffs>
Iya. Ya. Nah, kalau itu tuh biasanya, kalau di tempat olahraganya ya, kan aku biasanya ngegim tuh, nah itu biasanya aku pakai 1-2 jam nih. Untuk alat-alatnya, ya ya paling enggak semua alat gim itulah ya dan itu, bener-bener aku pakai untuk latih semua otot di tubuh aku tuh, mulai dari otot lengan, otot, eee, dada, otot punggung, sampai ke otot yang lower body ya yang, otot bagian bawah kayak kaki dan lain sebagainya, itu semua aku pakai, nah kadang untuk kardionya sih, aku biasanya pakai treadmill ya, cuman memang, eee, kardio itu sendiri, aku tuh nggak yang rutin gitu, dan itu paling, anggaplah seminggu aku ngegim tuh 3 kali doang ya, nah 3 kali, itu aku treadmill-nya paling cuma 1-2 kali dan itu pun cuman, ya maksimal 15 menit lah gitu sih.
Baik. Oke. Oke oke, wah, luar biasa nih jadi, sudah bisa rutin ya mengalokasikan 3 kali sepekan dan totalnya 1-2 jam nih. Karena kan sebenarnya standar, mmm, kesehatan dunia itu sebenarnya, adalah ya 150 menit sampai 3 jam ya, jadi 2,5-3 jam seminggu ya, dan kamu sebenarnya sudah melebihi tuh. Ya jadi sebenarnya sudah bagus banget sih itu dengan total waktunya dan apalagi kamu sudah terbiasa menggunakan, eee, banyak ya model olahraga baik itu kardio, maupun latihan beban ya, oke. Nah, 1 pertanyaan lagi nih, kamu sebenarnya, eee, ketika melaksanakan kemarin waktu, yang pertama ya, yang sampai 50 kilogram maupun sekarang, sampai sekarang, ada masalah kesehatan, atau cedera, atau ada batasan lain gak sih yang perlu diperhatikan atau aman-aman aja?
Iya. Oh, iya. Nah, sebetulnya kalau efek dari yang diet itu ya yang sampai turun banyak itu sebenarnya enggak ada sama sekali untungnya. Cuman, justru aku ada kondisi mata lain nih, nah ini sebenarnya juga perlu diperhatikan ya, jadi itu kan, eee, dari dulu tuh, dari, sekitar 13 tahun lalu ya, aku ini memang, di apa ya, udah di kalau aku penderita glaukoma gitu. Dokternya udah menyatakan tuh, aku penderita glaukoma itu sakit mata kan jadi, hubungannya itu sama bola mata, sama ini juga, lapisan di dalam mata. Jadi, semakin tekanan bola mata itu tinggi ataupun tekanan di dada kita tinggi, nah itu tuh, biasanya mempengaruhi tekanan bola mata yang juga tinggi sama, lapisan di mata itu bisa robek. Nah, makanya sebetulnya, eee, dokter itu sangat tidak menyarankan untuk, angkat beban sebetulnya. Nah makanya, dari situ, karena aku saking cintanya sama ngegim ya, aku tetep ngegim, cuman aku tuh, eee, variasiin dan aku akalin aja jadi, eee, yang tadinya itu, eee, misalnya gerakannya 2 tangan, aku pakai 1 tangan aja, yang penting adalah, enggak ngasih tekanan di dadaku terus, mungkin aku, agak kurangi bebannya tapi repetisinya aku banyakin gitu sih, jadi memang, eee, lebih ke tadi kondisi tertentu dari mataku itu ya.
Oke. Oke. Baik baik. Wah, keren keren, berarti kamu, walaupun dalam keterbatasan tadi ya, mungkin ada, komplikasi dari kondisi diabet atau prediabet, ketika kondisi sebelumnya ya, mungkin ya, jadi ada komplikasi glaukoma nih. Oke, paham paham. Dan tapi di sisi itu juga kamu tetap, eee, maksmum memaksimalkan diri ya? Oke, aku mulai kebayang nih, eee, kondisinya. Nah, kalau aku ini mungkin, aku akan kasih saran dari, eee, 2 hal ini ya terkait tadi ya, terkait, eee, berat badan, dan juga, eee, ot otot tadi ya me apa menjaga massa otot, eee, tetap tetap besar ya, oke oke gimana nih, kita bisa lanjut ya untuk kemudian saran-sarannya ya berarti?
Iya, bisa banget, aku nungguin banget nih soal saran-saran nih.
Oke. Oke, baik. Nah, kalau aku lihat dari juga pengalaman ini ya ada tadi glaukoma, nah sebaiknya untuk kemudian menurutkan menurunkan berat badannya, kamu bisa menggunakan model, kemudian water fasting. Nah water fasting ini kamu bisa, kamu, pasti udah pernah mera ini ya, eee, melakukan misalnya intermiten kan, ketika program sebelumnya? Nah, tinggal kemudian melanjutkan nih ke 24-36 jam water fasting. Nah water fasting ini sendiri fungsinya nah fungsinya 24-36 jam adalah memaksimalkan pembakaran lemak ya. Nah memaksimalkan pembakaran lemak ini maksudnya adalah ketika kamu ngegim nih, nah kamu nanti cukup, mmm, eee, berada di zona 2 ya, zona 2 itu ketika kamu misalnya melakukan, eee, treadmill ataupun latihan beban yang lain, itu kamu pertahankan, eee, kondisi denyut jantung kamu ya, itu di 65%-75% dari maksimum heart rate kamu. Jadi, ya kalau misalnya di smartwatch itu nanti di ini ya, di mode, eee, olahraga itu di medium ya gitu, nah, itu nanti itu adalah, mmm, proses pembakaran lemak. Nah jadi benar-benar bisa memaksimalkan pembakaran lemak, eee, dengan, eee, kombinasi water fasting dan olahraga di zona 2.
Iya, sih. Heeh. Mhm, gimana tuh? Oh, paham. Oke. Oh, gitu ya berarti, sebetulnya itu semua tuh bisa diakalin ya? Eee, tadi salah satunya aku tertarik banget sama yang namanya water fasting, dan aku belum pernah tuh untuk, coba yang sampai 24 jam atau bahkan 36 jam puasa. Nah tapi gimana ya kira-kira kalau misalnya, eee, aku tuh kan ngegim ya, apakah aman ketika aku puasa, tapi tetap ngegim tuh? Apalagi kan aku masih pemula ya dalam hal ini ap eee, maksudnya kayak, pemula dalam hal, puasa yang lebih dari 12 jam gitu eh, lebih dari 14 jam ya, itu gimana tuh?
Oke, kalau sebenarnya, ini aman banget sih, kalau masih di bawah 3 hari, itu tidak perlu pengawasan dari dokter atau kemudian ahli gizi ya, cuma memang kamu perlu asupan, eee, ini ya, eee, dari elektrolit, yang kemudian elektrolit dari elektrolit garam diet gitu, jadi kamu mungkin perlu menyiapkan elektrolit garam diet untuk, eee, suplai dari ion kalium dan magnesium ya. Nah ini pun sebenarnya kalau kamu dirasa membutuhkan saja, jadi hanya sejumput garam biasanya untuk, s eee, pagi atau sore hari saja ketika, kamu merasa kemudian, ada, eee, kecenderungan untung jan untuk, eee, dada berdebar atau kemudian merasa otot yang lemah gitu. Itu pun sebenarnya jarang sekali ya kalau kamu cuma, melakukan 24-36 jam water fasting. Oke.
Oh, gitu. Iya. Oh, gitu ya, berarti sebetulnya, water fasting ini aman ya untuk dilakuin siapa pun, bahkan termasuk pemula kayak aku ya, berarti gak perlu pakai yang, kayak latihan dulu misal 12 jam dulu atau 14 jam dulu, atau berapa jam dulu itu gak usah ya, bisa langsung ya, aman ya berarti ya?
Iya dari dari dua la 18 jam kamu bisa melangsungkan, nanti ya melatih ke 24 dan 36 jam. Nah kamu juga te tetap kemudian kalau kamu perlu, bisa berkonsultasi secara berkala ya untuk, kondisi kemudian, eee eee eee, body composition kamu tuh, dengan dokter atau kemudian dengan ahli gizi.
Oh, oke deh, nah itu dia sih memang, eee, kayak tadi ya, konsultasi ke ahli gizi atau ke dokter atau ke orang yang memang, lebih profesional dalam hal ini tuh, itu memang belum pernah sih aku lakuin. Jadi selama ini tuh aku emang, selalu cuman tracking berat badanku sendiri, gitu kan. Nah, ternyata emang perlu ya kayak gitu apalagi kalau nanti mungkin, aku mau coba puasa tuh, atau water fasting tadi ya, itu ternyata penting banget ya pasti, karena apalagi aku punya, kondisi mata tertentu ya. Wah, kamu ngingetin aku banget nih kalau memang, aku tetap harus, ada pengawasan dari entah itu dokter, ataupun ahli gizi nih. Wa ah, makasih banyak ya, saran-saran dari kamu bermanfaat banget nih buat aku, dan aku juga jadi lebih lega dan aku juga jadi lebih tahu nih, udah ada titik terang nih sekarang nih di depan mataku, makasih banyak lagi ya sekali lagi.
Mhm. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan olahraganya lancar dan bisa sesuai target tadi ya. Dan selamat, sehat. Oke.
Oke, makasih, sampai jumpa.
Sampai jumpa.